أنا في مشكلة كده آآ يعني هي مضايقاني بقى لها فترة آآ وكنت حابب كده إن أنا آخُد منِّك نصيحة فيها. لإن أنا مؤخرًا كده بقيت باحس إن أنا زي ما بيتقال إن أنا باحاول إن أنا أب أبقى أ مش عارف هي بالعربي إيه، بس بالإنجليزي بيسمُّوها people pleaser أو كده. إن أنا باحاول إن أنا أكون اللي الناس متَوقّعاه عنّي. الناس مثلًا مش حابّة إن أنا أنتقدها فما أنتقدهاش، الناس حابّة إن أنا آآ أكون باعمل الحاجة بالشكل الفُلاني دي فاعملها بالش الشكل الفُلاني. فباحس إن أنا بافقد ال يعني بافقد شخصيتي أو بافقد الحاجة اللي فيّا إن أنا أحاول أرضي الناس اللي حواليّا. وحاجات كتيرة ممكن تكون برضه مضايقاني من الناس وما باقدرش إن أنا أواجههم بيها أو باخاف إن أنا أواجههم بيها، علشان ما يأثّرش على العلاقة اللي ما بيننا أو يأثّر على مَعزِّتي عندهم أو كده. وباحس الموضوع ده بقى مأثّر عليّا أنا شخصيًا ومأثّر على علاقاتي. يعني أنا باعمل كده عشان أحافظ على العلاقات بالناس والموضوع ده ح مأثّر على العلاقات بقى بالسلب.
إمم. إمم، فاهماك طبعًا. فاهماك طبعًا، وخلّيني أقول لك إن ده طبيعي إن هو يضايقك جدًا، وطبيعي إن أنت تبقى حاسس إن أنت مش لاقي نفسك كده. إحساسك إن أنت بقيت نسخة بترضي الناس كلّها مش حاجة وحشة على فكرة، ولا هي عيب، بس خلّيني أقول لك إن ده برضو معناه إنّك شخص حسّاس جدًا، شخص ذوق جدًا، يمكن بتحسب أوي حساب غيرك، أو بتبقى مش عايز تضايقه ومش عايز تأذيه نفسيًا. بس للأسف بقى إنّك ده بييجي على حساب نفسك، وأكيد دي المشكلة في الموضوع، وأنا طبعًا مقدرة قد إيه هي حاجة مش مريحة. بس خلّيني أسألك طيّب الأوّل، أنت أكتر حاجة مضايقاك أو تاعباك دلوقتي إنّك بتسكت، والّا إنّك لمّا بتتكلّم بتحس إن أنت ممكن تخسر اللي قدّامك؟
آآ، أعتقد أكتر حاجة مضايقني إن أنا باسكت، لأن أنا م يعني حاجات كتيرة فعلًا بتكون مضايقني، وباحس برضو إن أنا عندي مشكلة إن أنا يعني لمّا أجي باتكلّم ما بابقاش مرتب الأفكار، فاللي قدّامي لو هو مثلًا متحدث جيد أو ع هيغلطني أو هيقدر إن هو يطلع منها، فباحس إن أنا يعني لا طُلت ده ولا طُلت ده، ولا مِنّي إن أنا سكتت عشان أرضي الناس، ولا مِنّي إن أنا اتكلّمت فعلًا وما وصلت النقطة بتاعتي. لأ، أنا باجي أتكلّم فبالاقي نفسي إن أنا عطلت في النُص، ما عرفتش أوصّل المشكلة فعلًا اللي مضايقاني أو أقول للشخص على الحاجة اللي هو عملها مش مضبوطة، فبابقى مِنّي لا مِنّي اتكلّمت ولا مِنّي سكت، فالموضوع ده هو بيضايقني أكتر، فب بافضل ساكت بقى و وأفضل كاتم بقى في نفسي كده.
امم. فاهماك، آه. امم. فاهمة قصدك. فاهماك. أكيد إن اللي جوّاك كمان بدأ يتراكم، وح أنت بقيت حاسس إن أنت مش عارف ترد، أو ساكت علشان ما تتكلمش، مع إن اللي جوّاك دايمًا بيكون تقيل عليك، إنّك عايز عايز تقوله. فأنا حاسّة بكلامك جدًا، وحاسة باللي أنت بتقوله. وعلى فكرة، عايزة أقول لك إن ده بيحصل مع ناس كتير جدًا، خصوصًا يعني اللي اتعودوا كده إن هُم قبولهم، أو إن هو وجودهم في حياة الناس اللي حواليهم، مرتبط بإنهم يكونوا ناس يعني، ناس بتخاف على مشاعر اللي حواليها، أو ناس مش عايزة تؤذي الناس بكلمة، أو إن هي لو قالت رأيها كده اللي قدّامهم ممكن يتضايق. مع إن الموضوع أكيد، اللي بيحبك هيفضل يحبك، واللي بيقدّرك هيفضل يقدّرك، مهما عملت أو مهما قلت. فخليني أقول لك إن أنت برضو مش شخص ضعيف، أنت بس يمكن اتعلمت كده، إن إن الرضا في اللي حواليك، إن هُم يرضوا، مع إن أنت أكيد مش حابب ده، ودي أكبر مشكلة، إن أنت بتعمل حاجة أنت مش حاببها. بس خلّيني أسألك برضو سؤال تاني، عشان أف أف أفهم منّك أكتر. هل أنت، مثلًا، أوّل مرّة افتكرت إن التعبير عن نفسك ده ممكن يزعّل حد، أو يخسّرك حد يعني؟ هل حصل معاك حاجة زي كده، ولسّه مأثرة، مثلًا، عليك، والّا عمرك ما عدّيت بموقف زي ده؟
ما أعتقدش إن في موقف معيّن بدأت عنده إن أنا أفكّر كده أو أعمل كده. يمكن هو يعني تراكُمات أو تراكُم خبرات أو كده. بس ما فيش موقف بعينه هو ال خ خلّاني ي يحصل لي التحوّل ده في شخصيتي أو كده. ما أتذكّرش إن في موقف كده يعني.
إمم. فاهماك. إمم. طيب، خلّيني أقول لك طالما أنت ما ع ما ما ع يعني ما قابلتش أو اتعرّضت لموقف زي ده، فأنت كده يمكن حاجة أنت شُفتها حواليك أو ناس بتعملها فأنت اكتسبتها. لإن معظم الناس اللي بيعملوا كده بناءً إن هم عدّوا بموقف مثلًا، فبدأوا إن هم اتعرّضوا إنه هو لأ، ما قالوا حاجة لأ، أو إن هم اعترضوا على حاجة. بدأوا كده إن هم يحسّوا إن اللي قدّامهم لأ، بِعِد عنهم مثلًا. فأنت يمكن اتربّيت إن ن إن نفسيًا على إن راحتك دي هي أقِل أقَل أولوية عندك. أو شُفت اللي حواليك مثلًا بيتعاملوا بهذا الأسلوب. إن هم يعني بيرضوا اللي حواليهم وبيجّوا على نفسهم. هل مثلًا إن كان عندك في البيت حد بيتعامل بالأسلوب ده؟ هل مثلًا شُفت إن ماماتك دايمًا بتيجي على نفسها أوي عشان خاطرك أو خاطر الأولاد أو حد في البيت عامةً كده؟
والله هو فعلًا. يعني ممكن مثلًا في البيت عندنا كده، بس آآ يعني الموضوع مثلًا أنا عندي 2 إخوات تانيين ما عن باحس إنه ما عندهمش نفس المشكلة اللي عندي. يعني لو هو الموضوع فعلًا إن هو مثلًا وخ والسياق برضه بيختلف. يعني باحس إن والدتي مثلًا اللي بتعمله معايا أو كده، فهي بتعمله من مُنطَلَق إن هي والدتي مش مُنطَلَق إن أ إن هي يعني بيكون في دوافع بيكون في دوافع تانية غير اللي بتكون عندي في المواقف اللي زي دي. فحاسس إن الموضوع مش كده أوي. يمكن حاسس الموضوع أكتر من ناحية إن زي ما باقول لِك إن أنا مش مش مُتَحدِّث طَليق أو إن أنا ما باعرفش إن أنا أرتّب الأفكار وأقولها في وقت سريع إن أنا يعني حصل موقف، ففي ساعتها أرتِّب الأفكار في دماغي وأبتدي إن أنا أتكلّم بحيث إن اللي قدّامي ما يقلبش الطرابيزة عليّا. باحس الموضوع أكتر من النُقطة دي. إن أنا ما عنديش مَلِكِة الكلام. فإن أنا ما عنديش مَلِكِة الكلام، فهو ده بقى الم بيخلّيني بقى إن أنا مش عارف إن أنا أعبّر عن نفسي و بابتدي بقى إن أنا أسكُت أو كده يعني.
إمم. إمم. أكيد طبعًا. أكتر حد بيحبك. أكيد طبعًا. إمم. أيوه، فاهماك طبعًا، وحاسة جدًا باللي أنت بتقوله، وعلى فكرة كويّس جدًا إن أنت معترف بحاجة زي كده، إن أنت بتسكت علشان يمكن مش عارف إن أنت تقول رأيك أو خايف إن اللي قدّامك، زي ما أنت قلت، يقلب الطرابيزة عليك. وعلى فكرة دي نقطة على فكرة حلوة، إنّك إن أنت عارفها ويعني عارف طرف الموضوع فين عشان تعرف تصلّحه. وخلّيني أقول لك حاجة برضو، في ناس كتير جدًا نفس الوضع ده، بيحتاجوا وقت كده إن هم يرتبوا اللي جواهم قبل ما يطلعوه، قبل ما يقولوه. وعايزة أعرفّك برضو حاجة، أنت مش مطلوب منّك إن أنت تكون لسانك طليق يعني، أو إن أنت تكون بتعرف تتكلّم جدًا أو لسانك حلو في الكلام أوّل بأول. على فكرة، فكرة إنّك تعبر عن نفسك وإن أنت تتكلّم مش محتاجة مش محتاجة تجهيز كتير. حاول تقول الكلام، فكرة إن أنت تبدأ أصلًا تقول الكلام اللي جوّاك، ساعتها هتبدأ تتعود إن أنت مرّة في مرّة هتقوله إزاي أو تصيغه إزاي، بس لازم تأخد خطوة. بس خلّيني أسألك مثلًا، هل أنت طالما الموضوع مضايقك أو حسّيت إن هو مأثر فيك، هل أنت جرّبت مثلًا إنّك تعبر عن نفسك قبل كده في أي موقف؟ أو إن أنت بدأت تاخد مع نفسك كده قرار إن أنت لأ، هتتعامل في الموقف ده بطريقة مختلفة؟
والله يعني أنا مثلًا موقف من ضمن المواقف قبل كده إن كنّا مش عارف مسافر أنا وأصحابي، وكنّا مثلًا 4 في العربيّة، وجم لمّا وصلنا عند ال الشاليه اللي إحنا هنقعد فيه قالوا لي: "انزل مثلًا أُقف عند العربيّة وهنركن ونيجي لك." فأنا ي يعني ما ما رضيتش أعبّر مع إنّه الموضوع كان يعني، طب ما على الأقل حد ينزل يُقف معايا. بعد كده بقى لقيت الموضوع بقى كبر إن هو بيقولوا لي: "طب ما تطلع الشنط بقى؟" فأنا هنا بقى ما عرفتش أسكت، قلت لهم: "لأ، طب إزاي هاطلع الشنط وأنا لوحدي؟ طب، ما حد فيكم ينزل معايا وبتاع." لقيتهم بقى قلبوا عليَّ ال الترابيزة، حسّيت إن أنا في ساعتها ما عرفتش إن أنا آآ، يعني أصوغ الموقف بأسلوب كويّس، أو إن أنا يعني كنت واخده بهزار، ت أطلعها إيه يا جدعان ما حد ينزل معايا طب، فلو كنت أخدتها بجدية أو قلبت الموضوع، أو لمّا حطيت حد تاني كان حصل معاه الموقف غيري أنا، كان هيتصرف في أسلوب أحسن أو كده، فيمكن مثلًا ده أكتر موقف حاضر دلوقتي في دماغي وأنا باتكلّم معاكِ إن الموضوع، ك الصياغة كانت هتفرق، صياغة ال اللي أنا باقوله كانت هتفرق.
امم. حلو جدًا. امم. حلو جدًا، دي حقيقة طبعًا. حلو جدًا إنّك عارف كده، برافو عليك. بس خلّيني أقول لك إن هي فعلًا الصياغة بتفرق جدًا. فكرة إن أنت لمّا تدخل في حوار زي اللي أنت قُلته مثلًا ودخلت معاهم لأ، أنا مش هاشيل حاجة لوحدي. ممكن ساعتها تتّاخد بقفش واللي قدّامك برضه يقول لك لأ وأنا كمان. لكن فكرة إن أنت لو قُلت لهم الأول إحساسك إن أنت لأ، أنا حاسس إن الموضوع هيبقى تقيل عليّا، طب ما حد يساعدني فيكم أو كده. <tsk> ساعتها الطريقة ممكن تبان بطريقة مختلفة. أنت هتطلب نفس الطلب بس الفكرة في صياغة الكلام فاهم قصدي؟ أنت مش محتاج تبرّر أكيد، بس باقول لك إنّك فكرة إنّك تقول إحساسك وبعد كده تقول اللي أنت اللي أنت محتاجه. يعني لأ يا جماعة أنا حاسس إن أنا مثلًا هبطان معلش ممكن حد يشيل معايا؟ صدّقني دي هتغيّر معاك كتير أوي. وعايزاك تفتكر حاجة مهمّة أوي برضه. الكلام مش لازم يكون مُرتَّب ومش هييجي من أول مرّة إنّك تعرف تصيغ الكلام. المهم إن هو يكون حقيقي وطالع من جوّاك دي أهم حاجة. وخلّيك عارف حاجة برضه مهمّة، الناس اللي بتحبك وبتستاهلك وإنّك تس ن يستهلوا إن أنت تبقى موجود في حياتهم، هتستقبل منّك أي كلام وهيقدّروا إن أنت في الأول يمكن مش عارف تعبّر أوي عن نفسك وهيقدروا كل اللخبطة اللي جوّاك. ويمكن كمان هيتفهِّموك وده هيشجّعك إنّك تتكلّم. لكن فكرة إن ح حد يعني يرُد عليك برَد مش لذيذ أو إن هم ما يتقبّلش أوي اللي أنت بتقوله أو إحساسك، فصدّقني ده من الأول أصلًا مش يعني ما يستاهلش إنّك تكون موجود في حياته أو بمعنى أصح، ما يستاهلش إن أنت تبذل عشانه مجهود كبير. أنت لازم تعبّر عن إحساسك لكل الناس، ما ينفعش تكون متضايق من موقف وتعدّيه. صدّقني ده أكيد هيأثّر عليك جدًا. عبّر عن نفسك في أي موقف حتّى لو اللي قدّامك هيتضايق. أعرف إن هو اللي غلطان إن هو اتضايق إن أنت عبّرت عن نفسك. لإن لازم يكون متقبّل إن كل الناس مش واحد. وطبيعي إحساسك في موقف غير إحساسه في الموقف. ولازم تتكلّموا عشان تقرّبوا. فكرة إن أنت بتتكلّم وتعبّر عن نفسك، دي على فكرة بتقرّبك جدًا لأي حد بيحبك.
فاهمِك والله فعلًا
ابدأ بالم ابدأ بإن أنت تتكلّم وصدّقني الموضوع ده هيتغيّر معاك جدًا.
والله فعلًا كلامِك يعني حسّيت إن هو مُريح جدًا إن أنا أبتدي إن أنا أنفّذه. إن أنا فعلًا أتكلّم بِغَض النَظَر عن الكلام هيبقى مُرتَّب والّا لأ. المهم إن أنا أعبّر عن نفسي وما أبقاش كاتم في نفسي. فعلًا الموضوع ده أعتقد هيفرق واللي مش هيعجبه الكلام أو كده، يبقى ده فعلًا شخص ما ما ما يستاهلش إن هو يكون يعني إن أنا أبقى أصلًا خايف على شعوره أو كده. ومَلَكِة الكلام دي أكيد هتيجي، لإن دي حاجة أنا مش متعوّد إن أنا أعملها. يعني أنا مش متعوّد إن أنا أتكلّم أو كده، فمَلَكةِ الكلام دي أعتقد إن هي هتيجي مع الوقت وهتساعدني قدّام لمّا أبتدي أعبّر عن نفسي لكن لإن أنا طول عمري ما باعبّرش عن نفسي وطول عمري ما باتكلّمش، يمكن هو ده فعلًا اللي مأثّر عليّا. ففعلًا يعني كلامِك خلّاني أخُد بالي من حاجات مش واخِد بالي منها وخلّاني أطلّع مشاعر وطاقة سلبيّة كانت عندي. فباشكُرِك جدًا شكرًا جدًا ليكِ لوقتِك ولمجهودِك.
بالضبط يا فندم. دي حقيقة. أنا تحت أمرك أكيد في أي وقت تحتاجني فيه.